D'accord, bon, bah, écoute. Heu, voilà, heu, excuse moi, j'ai je, <chuckles> hem, OK. Alors, heu, on va aller se faire un p si si tu es d'accord, faire un petit, un petit exercice. Tu poses un décor, alors on on évidemment on parle pas de ta salle de gym juste pour finir, je te fais une je te pose une colle. <laughs> Ouais, on tu me poses ton décor, tu me dis ton âge, tu me dis quelle saison c'est, on est à quelle saison on est, la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a un petit détail sensoriel, tu vois? Genre la Madeleine de Proust, heu, voilà et ce que tu entends? Merci! <laughs>
Mmh non. Ouais. Mmh mh. Oui. Aïe aïe aïe. Mmh, j'ai peur. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que j'entends? Bah alors, ce que j'entends, ça, c'est pas compliqué hein, c'est Flash Dance, <laughs> c'est, enfin, heu, Wh What a Feeling. Ça, on l'avait mis à fond. Et c'était dans le bah, le le gymnase, heu, la la salle principale de du gymnase, heu, heu, dans lequel, heu, on faisait nos nos cours de sport et donc ça se passait en fait, heu, sur le sur la gauche, si je me place dans le sens de ma chorégraphie, heu, ah, heu, je <chuckles> il y avait tous les mmh, tous les terrains de de de basket et de volley et là, on était sur le côté donc il y avait tout un alignement de tapis de sol. Voilà, avec, heu, les cheval d'arçons sur le côté, les barres asymétriques sur l'autre côté.
<sniffs> <laughs> Oh tu heu, je te demande pas tant de précision, quand même! <chuckles> Oh là là, que de souvenirs, ouais. <chuckles>
Voilà, c'est ça et puis, heu, bah, écoute, heu, donc c'était la saison, bah je pense que c'était c'était proche de l'été en fait, parce que c'était en fin d'année. Voilà. Donc ça, je me souviens bien, aussi. Heu, le jour de la semaine, alors ça par contre, je saurais pas te dire. <laughs>
D'accord. Oh non, je te je <laughs> je t'ai pas demandé ça, quand même. <chuckles> Non par contre, j'ai demandé un petit détail sensoriel. Alors, heu, moi, j'ai une idée de ce que je dirais, mais
Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, heu, moi, je me souviens, heu, bah, c'est plutôt physique en fait, c'est-à-dire qu'on avait fait, heu, l'échauffement juste avant. Heu, donc heu, il y avait les muscles qui étaient déjà bien au travail et puis ensuite, c'est quand même le petit battement de cœur. Heu, un petit peu, heu, persistant, un petit peu prononcé parce que, heu, ben voilà, on passait toutes les 3 heu, heu, bah, devant tout le monde, hein. C'était comme c'était chacun son tour devant tout le monde, heu, devant devant toute la classe et devant les profs. Et heu, bah voilà, allez, heu, prof le prof, heu, qui qui met en route le la musique et et on y va, c'est parti! Donc il y avait, heu, ouais, cette sensation de de stress et d'excitation à la fois.
Mmh mh. Oui. Le trac. Mmh. Eh, ouais, ouais, c'est impressionnant. Mmh. Ah beh, super. Je suis sûre que, heu, quand on aura terminé, tu vas aller te mettre <laughs> un petit morceau, là, si tu as le temps. Eh bah, écoute, c'était sympa de faire un petit tour dans ton adolescence. Je te remercie.
Mmh mh. Ouais. <laughs> Exact. Eh ben, ça m'a fait plaisir de d'en reparler effectivement, bon, ça nous rajeunit pas, mais, heu, ouais, ça fait du bien quand même. <chuckles>
Eh non! <laughs> Eh merci.
Merci à toi.

Et complètement complètement et heu ces ces chansons, bon peut-être pas Ma petite dent, heu, ou ou Goldorak, mais est-ce que tu tu l'écoutes encore? Bah je pense à à, mmh <tsk> c'est Fame, non pas Fame. Oui, Flashdance.
Mmh mh. <chuckles> Ouais. I i Irene Cara, heu, Flashdance, hem, le titre c'était, heu, What a feeling. <chuckles> Beh, heu, je pense, ça peut m'arriver de de me dire: «Ah tiens, je je vais, heu je vais me l'écouter» heu, mais bon, c'est plus, heu, quelque part, heu, par accident. Tu sais quand étonnamment, ça se met à à passer, heu, soit à la radio parce que ça, ça arrive encore, heu, voilà, heu, soit, heu, effectivement au détour de d'une sélection de de playlist dans sur Spotify par exemple. Ça peut se retrouver dedans, heu, d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit dans ma playlist. Du coup, je vais peut-être, heu, l'ajouter parce que je crois bien qu'elle, heu je crois bien qu'elle manque.
Voilà, what a feel Oui, oui, oui, oui. Mmh mh. Ah bah voilà. <laughs> Ouais, c'est vrai que de quand tu fais des playlists pour des soirées, heu, même anniversaire de ou de mariage ou des choses, heu, tu as envie de de mettre des des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, ça peut être sympa.
Oui. Ouais, surtout si tu fais des soirées avec, heu, des gens qui ont qui ont à peu près ton âge en fait, hein, heu
Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ah bah oui, voilà, ça aura servi à ça au moins notre conversation. <chuckles>
C'est ça, ouais, tout à fait <chuckles> et c'est vrai que j'avais alors moi j'avais la cassette, hein, j'avais la la cassette, heu, de la bande originale, heu, de de Flashdance. Mmh et donc, il y avait pas mal de morceaux au-dessus comme ça qui étaient qui étaient sympa, hein.
Ah ouais. Mmh mh, mmh